Halo. Iya.
Halo, halo, selamat malam.
Selamat malam juga. Eee, gimana kabar Kakak? Mhm. <chuckles> Oke. Sehat, se sehari apa, malam ini lumayan agak panas tapi masih ini sih, eee, melepas lelah, untuk ngobrol-ngobrol masih semangat sih, gitu.
Eee Ya, gimana, Mbak, kabarnya? Sehat alhamdulillah, Mbaknya juga gimana, sehat? Mhm mhm. Masih semangat, betul betul, dan memang, eee, di sini pun eee, ya di sini pun ya emang masih enak juga cuacanya buat ngobrol-ngobrol gitu loh, eee, hujan enggak, eee, tadi paling tadi siang sih hujan, cuman, eee, sekarang udah, eee, kayak gitu per jadinya masih sejuk gitu, sejuknya masih menyisa. Heeh heeh, kita ngobrolin, eee, apa nih Mbak malam-malam ini enaknya?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Eee, kita ngobrolin konflik kali ya. Konfliknya tapi dengan teman atau saudara kaya gitu. Pastinya, eee, kita kalau sama keluarga atau sama teman, eee, kadang-kadang suka terjadi konflik, mau itu yang kecil ataupun yang besar, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Kakak ternyata, eee, mengalami konflik, eee, langkah yang Kakak lakukan pertama kali itu apa, Kak?
Konflik. Mhm. Iya. Mhm mhm. Mhm.

Eee, penting banget, Kak, karena, eee, komunikasi itu cuma komunikasi sih yang bisa menyelesaikan konflik karena, eee, apalagi kalau kita, eee, sulit mengungkapkan perasaan dan pikiran. Nah itu, eee, bakalan enggak nyampai tuh maksud kita, kenapa, eee, masalah, misalnya masalah sepele harus terjadi, kayak gitu. Terus jadi konflik besar, misalnya. Nah, jadi mhm, kalau m misalnya, gimana ya, eee, karakter sih ya. Tetap sih balik lagi ke karakter. Jadi ada yang memang, eee, mungkin karakternya menggebu-gebu, gitu kan. Eee, apa, dia temperamen, begitu. Terus ada yang, eee, tertutup, eee, terus, eee, ada yang memang cenderung menghindari konflik kan, seperti itu. Jadi
Iya iya iya. Iya iya. Heeh. Iya iya iya iya.
Mhm. Kalau menurut aku cara penyampaian, intonasi, itu penting. Eee, jadi enggak boleh yang, ya mau intonasi netral, kayak gitu. Terus kalimat yang dipilih juga netral, jadi tidak, eb tidak, apa ya, <sucks teeth> tidak nuansanya itu tidak memberatkan salah satu pihak, tapi juga tidak bermaksud untuk membela diri juga, kayak gitu. Jadi, eee, maksudnya membela diri, mmm, ya akui aja kesalahan, eee, kayak gitu. Kalau karena sebenarnya sih konflik itu, eee, kadang-kadang suka ada andil dua-duanya, kayak gitu sih Kak heeh. Gitu. Iya, gitu, sih.
Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm mhm. Heeh. Iya iya iya iya, betul betul, heeh heeh. Heeh, betul betul, Mbak, dan, eee, memang kalau misalnya, eee, saya pun memang berpikir ya, kalau misalnya komunikasi itu emang penting banget, ya. Dan, eee, apa, eee, dari situ tuh kayak kunci gitu, kunci utama pokoknya. Eee, banyak konflik yang sebenarnya, muncul bukan karena masalah besar, tapi karena miskomunikasi gitu, atau asumsi yang enggak diklarifikasi, eee, kalau kita bisa terbuka, jujur, dan emang saling mendengar, eee, biasanya masalah, bisa tuh masalah tuh, bisa diselesaikan pa tanpa perlu, eee, berlarut larut, gitu loh heeh, komunikasi yang emang baik itu bukan soal, eee, bicara, tapi juga soal mendengar dan memahami sudut pandang orang lain, gitu loh Mbak. Eee heeh, eee, dan yang, eee, penting itu ya, dan penting juga untuk milih waktu dan, eee, cara yang tepat gitu loh, Mbak, jadi ya emang, kita tuh harus tahu kapan ngomong, kapan berhenti, gitu. Pokoknya itu emang inilah, eee, yang harus kita lakuin, gitu loh.
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm, iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Nah, iya, betul betul. Heeh, justru yang heeh. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Oke.